Ya, 2009 yılında, ııı, "Rock'n Coke" diye bir festival olmuştu İstanbul'da; o zamanlar Türkiye'de yaşıyordum. Eee, ilk katıldığım gerçek, yani, böyle, okul festivalleri dışında ilk, böyle, her çok kalabalıkların katıldığı bir festival olarak ona gitmiştim. O da şöyle oldu: Eee, benim eniştem o zamanlar şeyde çalışıyordu, eee, Kanal D'de çalışıyordu. Ona, böyle, davetiye gelmiş, işte, Rock'n Coke için vs. Bu arada benim, böyle, ölürcesine sevdiğim bir grup vardı "Linkin Park" ve ilk defa Türkiye'ye geliyorlardı, İstanbul'da bu Rock'n Coke konserine, yani festivaline. Öyle olunca
Güzel. He, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. "İki bin dokuz" mu demiştin?
2009, evet, iki bin dokuz. Yanlış hatırlamıyorsam, yani, ben 2009 diye hatırlıyorum. Emm, neyse. İlk girdiğim an, tabii ki o zamana kadar bir de yaşım da küçüktü o zamanlar. Karşılaştığım en büyük kalabalık.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Harika.
Çok, böyle, işte, sıra var vs. var. Hani, biraz daha biz, böyle, işte, davetiye bilet vs. g eee, imkânlarımız olduğu için daha hafif, böyle açık, rahat bir yerden geçtik ama ilk o herkesin, işte, bir, böyle, ful kalabalık değişik değişik lunapark oyuncakları, işte, büfeler, stantlar falan, böyle, bir kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim.
Güzel. <chuckles> Harika. Peki şeyi sormak istiyorum hemen: İlk festivalin miydi? Daha önce gittiğin festival de olmadığı için Ha, o Evet, ondan dolayı heyecanlandın ve, böyle, çok farklı buldun ortamı sanırım. Harika. <chuckles>
İlk festivalimdi. Yani Evet, büyülendim yani, çünkü çok kalabalıktı. İlk defa bu kadar kalabalık bir festivale katılmıştım. Büyülendiğimi hatırlıyorum, evet.
Güzel. Hı hı. Eee, peki orada, böyle, ilk dikkatini çeken şey ne oldu? Yani, iii, böyle, insanların kıyafetleri mi? Mesela festival için farklı mı giyinmişlerdi? Eee, yoksa oradaki, iii, insan kalabalığı mı dikkatini çekti? Ya da, böyle, gerçekten e, panayır gibi bir ortamın olması, ilk defa böyle, eee, her şeyi bir arada görmen, işte, yemek stantları belki, değil mi? İçki stantları, oyun parkur alanları vs. ve, eee, bir devasa bir sahne. Atmosfer mi seni etkiledi? Neydi oradaki ilk dikkatini çeken şeyler?
Hı.

Yani, çok komik gelecek ve <chuckles> diyeceksin ki, belki, hani, o kadar şeyin içinde bu mu dikkatini çekti ama, böyle, aklımda kalmış çok, sı hava çok sıcaktı
Hah, neydi? Merak ettim. Hangisi? Hava çok sıcaktı.
nefes alamayacak kadar sıcaktı ama ım susuzluktan ölüyorum ve şunu fark ettim, bir tane sıranın üstüne, yani, insan sırasının üstüne şey koymuşlar, soğuk hava püskür ve sıradan geçerken sana sıranın ortasında bir stant var, direkt, böyle, buzlu bir içecek veriyor eline ve sen yürümeye devam ediyorsun sırada beklerken. O kadar ki, o anki ihtiyaçlarımı göz önünde bulundurarak düşünürsek, ilk, eee, ondan çok etkilenmiştim. Sonrasın sonra tabii ki, işte, insanların kıyafetleri, genel etrafını süslemesi, bütün lunaparktaki o oyuncaklar, insanların b kalabalık bu arada, en çok etkilendiğim şey kalabalık oldu çünkü. Hani, iğ iğne atsan yere düşmez bir ortamdı, öyle söyleyeyim, ama genel olarak büyülenmiştim, yani. Bir de, zaten, çok heyecanlıydım konseri beklediğim için.
Ha. Tamam. <chuckles> Ah, çok güzel. Hıh. Hı hı. Anladım. Aslında, genel hava, eee, ve atmosfer dikkatini çekmiş. Yani, o bütün detaylar, ııı, herhâlde böyle, ııı, bir, ııı, pa payı var, yani, büyülenmende, etkilenmende. Eee, ve, şey, ımm, e, insanların kıyafetleri, ııı, dedin. Iıı, orada, ııı, senin özel olarak, ııı, kendinin de bir kıyafeti var mıydı, böyle? Hani, ne giymiştin o gün, hatırlıyor musun?
Tabii ki, tabii ki. Linkin Park tişörtü hiç unutmuyorum. Eee, kuzenimle birlikte gitmiştik, hatta ikimiz de, böyle, bir örnek aynı tişörtler ve tabii bizim tişörtümüzden olan binlerce kişi daha herkes, böyle, o, eee, gruba ait tişörtlerle gelmişti, kıyafetler çok güzeldi, eee, bir de, şey, hissi çok güzel.
Hı hı. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Hı hı. He, evet, böyle, hatırladığın var mı? Böyle, değişik güzel kıyafetler?
Emm

D eee, kulise erişimi olabilmiş eniştemin bir tanıdığının. Linkin Park'ın solisti tişört imzalayıp verdi bize konserde ve biz kuzenimle baygınlık geçiriyorduk yani. O yüzden <chuckles> hani böyle, o küçük fan girl, işte, fan'a ne diyeyim, eee, grup destekçisi kızları gözünde canlandı. Çığlık atarak ismini haykırıyoruz, böyle solist, iii, tişört imzalayıp bize fırlatıyor falan. Şeydi yani, film sahnesi gibi bir andı. O yüzden bende yeri çok ayrı o konserin, festivalin genel olarak yani.
Hı hı. A, harika, çok güzelmiş. <laughs> Hı hı. Evet. Harika. Çok güzel. Peki şey, eee, sa eee, sahnedeki performansı nasıldı grubun? Seyirciyle iletişimi nasıldı? İnsanların katkısı nasıldı şarkılara?
Ay, çok güzeldi. Ya, şöyle, eee, oturup, işte herhangi bir müzik platformundan dinlemek kadar aynı olmayabiliyor kalitesi, canlı söylemenin.
Hı hı. Tabii.
O ruhu, o enerjiyi de o müzik platformlarında dinleyemiyorsun. Dolayısıyla, eee, ilk defa canlı izlemek, ilk defa o kadar yakından görmek çünkü şöyle bir şey oluyor, bilmiyorum hiç hissettin mi? Mesela dijital olarak dinlediğinde şarkı olarak dinliyorsun ama a beynin onun gerçek insan, gerçek bir grup olduğunu o kadar algılamıyor ama yüz
Doğru. A! Evet.
Dinlediğinde direkt karşında olduğunda yani, evet, o da bir insan. Onlar da canlı olarak söylüyorlar, yani onlara kendini çok daha yakın hissediyorsun. Öyle deneyimlemiştim. Eee, insanların da eşliği çok iyidi. Aynen öyle, aynen öyle, evet.
Hı hı. Harika. Güzel. Ete kemiğe bürünüyor aslında o dinlediğin şarkılar bir nevi. Harika. Hı hı. Evet, güzel. Eee, peki, eee, ön taraftan izlediniz, değil mi? Hani özel olarak bir, eee, bir biletiniz olduğunu söylemiştin. Emm, böyle, eee, arkaya bakıp o kalabalığı görünce ne hissettin? Yani, eee, böyle insanların zaten sesi de geliyordur herhâlde şarkılara eşlik ettikçe. Böyle bir, eee, bir güç, bir zafer duygusu, bir böyle, eee, tarif edilemez, eee, o ortaklık, aidiyet, bir, iii, belki de buna benzer duygular hissettin mi acaba?
Hı hı. Evet. Ya, evet, sanki ya dediğim gibi sana benzeyen bir sürü insan var. Sanki böyle tek bir grup hâlindesin o an. O ka müzik senin için yapılıyor. Eşlik ediyorsun, dans ediyorsun ve öyle bir ortam var ki mesela istemeden yanlışlıkla birine çarpsan, hani dans ederken kolun çarpsa falan "Hi, çok özür dilerim" hani aman rahatsız etmeyeyim. Evet, arkadaşlık gibi aynen. Yani çok böyle tatlı bir bir ortam, samimi bir ortamdı. Hiç tanımadığım insanlarla çok samimi hissettim yani öyle söyleyeyim.
Evet. Hı hı. Harika. Hımm. Bir arkadaşlık kardeşlik ortamı var. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Eee, peki grup Harika, çok güzel olmuş. Peki grup böyle seyircilerin arasında daldığı anlar oldu mu ya da böyle mikrofonu uzattığı şarkıları söylemeleri için insanlara?